Oui. Mmh. Mouais, non, non, moi ça va, parce que ça te j'ai toujours, heu, un minimum de liens, au moins un bonjour, au revoir dans la journée, même si le reste de la journée, heu, je parle pas à mes collègues. Après, heu, j'ai envie de te dire, heu, je parle pas à mes copines tous les jours, je ressens pas le manque, donc je vais pas avoir le manque d'inco d d'inconnu, tu vois? <laughs> C'est c'est ça, mais après, hem, donc ce qui était cool, tu vois, déjà, c'est que j'ai pu gagner un peu de temps de sommeil. Je pouvais me lever et heu, ça, par contre, c'était incroyable, c'est que j'avais le temps de faire mon petit ménage du matin, d'ouvrir toutes les fenêtres, d'aérer. Et ça, j'avais pas trop le temps avant. Je veux dire, j'allais faire le lit, mais je tu sais, tu rentres pas en profondeur. C'est-à-dire quand je rentrais du taf, c'est à ce moment là que je pouvais passer l'aspi parce que je pouvais pas passer l'aspi à 6:00 du matin, réveiller mes voisins, et cetera. Et et ça, c'est cool. Et surtout, bah, je pouvais prendre mon petit déj, tranquillement. Bah, j'avais le temps. Oh non, oh, je t oui.
Mais, toi, ça va. <laughs> Ouais. Tout à fait. Beh, oui, c'est ça, ouais, ouais, on a sa vie, quoi, ouais, c'est clair. Ouais. Waouh, ça c'est Beh, c'est ça, ouais. Voilà, non, c'est sûr. <chuckles> Oui, il y avait le temps, ouais. Ouais, donc Oui. Non, non, j'allais dire du coup, ça te donne beaucoup plus de temps pour faire, heu, d'autres choses, donc que ce soit du ménage ou peut être même des choses, heu, agréables, lire un livre, peut être, heu, un peu plus ou je sais pas, en fait.
Ouais, des des siestes à la pause déjeuner, par exemple, on <laughs> c c c'est un c'est un confort de se dire: «Bon, beh, vas-y, je mange à 12:00, 12:15, hem, j'ai fini de manger en général, et beh, je peux m'allonger et me détendre un petit peu, heu, jusqu'à la reprise à 13:00». Il y a il y a un truc, heu, il y a quelque chose au niveau du télétravail à l'époque qui a été compliqué pour moi. Ça, ça a été très, très dur parce que, heu, comme je te disais, c'était la 1re fois que je faisais du télétravail. Moi, à l'époque, j'habitais, hem, j'habitais dans un T2.
Ouais. Voilà, ouais, ça c'est bien. Ouais. Ouais, ouais, non, <chuckles> c'est génial. Ah oui, qu'est ce que c Beh, oui. D'accord.